А расскажи, как, э, научиться доверять себе при важных решениях?
Ой, ты знаешь, это на самом деле, э, непросто.
Вот расскажи, когда вот перед тобой выл какой-то вот действительно важный выбор, какие первые мысли вообще обычно приходят?
А. Ну, конечно, это, а, если важный выбор, то это немножко, наверно, страх, примешанный вот с чувством такой ответственности. Если ты сейчас сделаешь выбор, будет ли он правильным, правильно ли ты делаешь, может быть, нужно что-то другое, а уже назад не откатишься. Ну, то есть, м, наверно, страх. Наверно, страх всегда присутствует. Ам, и в этих моментах не всегда
Мгм. Да-да. А как вот, э, ты, э, чувствуешь, ну ты просто чувствуешь этот страх, то есть он у тебя на уровне интуиции или вот, э, прям страх от какого-то, м, действия вокруг?
Нет, это на уровне интуиции. А, опять же, если мы говорим именно о каких-то важных решениях судьбоносных, скажем так, решений. И вот здесь, а, как раз, эм, я считаю, что нужно довериться своей интуиции, потому что там первая мысль или первое движение твоего тела оно, как правило, выдает, э, правильный ответ, м, м, или там правильные действия.
Мгм. Да, никогда не подводила тебя?
А, нет. Никогда. Но тут другой вопрос. <laughs> Тут вопрос именно услышать её, услышать интуицию и услышать себя
Вау. Ну да, её же можно перепутать, э, с желаемым, да, или, э, с чем-то ещё. Но как-то в как вот, э, быть точно уверенной, что это и, вот, именно я чувствую интуицию, а не какие-то другие голоса?
в этот момент. Да, да. Слушай, мне кажется это невозможно, а, с с э, с точностью определить и как бы быть уверенной в чём-то. Потому что, э, интуиция, она такая, м, иногда бывает прям мимолётная, какая-то, а, мысль мгновенно пролетела, и ты не отдаёшь себе отчёт в том, что у тебя, эм, это, что это интуиция. То есть, ты не можешь быть уверенным в том, что это правильное какое-то решение. Ну вот, например, а, у меня много такое, э, м много раз такое было, допустим, а, я вот, э, что-то говорю или, там, шт что-то, вот, собираюсь сделать и мне прям такое: "Так надо сюда". Вот, это прям, такая миллисекунда, но вот. Или, там, надо повернуть сюда или, там, надо взять вот это. А, вот, на счёт, вот, взять. У меня сколько раз такое было, и я в конечном итоге научилась доверять интуиции. Вот, например, а, я куда-то собираюсь, и у меня такая мысль: "Надо взять", м, э, типа "зарядку для телефона", да, "пауэбанк", да.
Мгм. Мгм. Мгм.
И она, м, там, мгновение какое-то это, пронеслась мысль. И я потом начинаю: "Да зачем? Я еду, там, в гости, там у кого-нибудь заряжу", там. Ну, то есть, как бы начинаешь раскручивать эту мысль и опровергать её.
Мгм. Ну да-да-да.
И что ты думаешь? Я приезжаю в гости, а там ни у кого не оказывается разъёма нужного мне. Вот. И, то есть, понимаешь, я не послушала себя. Не послушала свою интуицию. И в итоге вот, э, получилось так, что я не смогла зарядить телефон. Там возникли какие-то другие проблемы. Ну, то есть, вот. Это пример м мелкий.
Ага. Получается, что, э, просто с опытом, э, пережив много таких вот случаев, когда тебе пришла мысль, а ты её не послушала и в итоге поняла, что надо было послушать. И, наверно, просто с опытом ты понимаешь, что, ага, следующая мысль, вот, когда приходит, понимаешь, что вот это оно. Вот это то, что надо мне послушать. И таким образом ты, как бы, обнаруживаешь, вот, свою интуицию, понимаешь, как её рас различать.
Да, да, ты права! То есть это, э, реально приходит с опытом. То есть её, э, ни не так, что просто я такая взяла, родилась и умная. <laughs> Вот это эн э, столько столько было ошибок, столько было, а, упущенных случаев, что просто вот даже с сразу сходу не вспомнишь. А можно было бы всего этого избежать. А, то есть элементарно, вот я говорю, то есть я ехала, допустим, по дороге и, а, там навигатор меня ведёт так, а я такая: "Ой, да, наверно, срежу". Я знаю, что вот здесь вот можно быстрее доехать, и у меня, а, внутренний голос тут же такой: "Не надо". И я такая: "Но я же умная". Я же знаю тут все окольные пути, я сворачиваю, да, я уверена в себе и поворачиваю, а там ремонт дороги. И я встреваю там на 40 минут, <chuckles> а, в пробке. Я не могу двинуться назад, потому что
Мгм. Ну да, да. Ну да, да. Мгм. Ну да, да, уверена в себе. Ага. Да, это, конечно, знакомые такие вещи. Слушай, ну, если вот это не какая-то мысль, которую вот прямо сейчас надо или послушать, или ты её там не послушаешь, а если, например, это какое-то предстоящее событие, и у тебя есть несколько дней, то бывает такое, что интуиция работает вот несколько раз над одним и тем же. То есть вот пришла мысль, ты её там, а, отбросила, потом через какое-то время она же опять к тебе пришла, ты опять такая: "Та нет, ну, не возьму это". Или там: "Это мне не понадобится". Или или: "Не поеду туда". Или, ну, что-то такое. То есть и вот интуиция несколько раз тебе как бы вот, э, дает, э, понять, что ты должен вот так именно поступить.
Мгм. Мгм. <laughs> Мгм. Да, у меня тож у меня были такие случаи были. Э, сейчас вот прям, а, в моменте не вспомню, но я, э, м, помню свои мысли, когда: да, всё, я поняла я поняла, <chuckles> то есть я сама. <laughs>
<laughs> Успокойся уже, да, услышала тебя. <laughs>
А, да, я сама. Вот я не помню эту ситуацию, но я помню вот эти свои мысли, что я уже, да, ну как бы говорю сама себе, там, не знаю, вселенной, своей интуиции, я говорю: "Да всё, я поняла". То есть это уже не в 1 раз мне это как будто носом, м, так как бы ткнули, и я такая: "Всё, всё, да, да, всё, всё ясно". Ит и
Ага. Ну хорошо, да. Дава мгм, давай поговорим про вот какие-то вот важные решения, да. А, вот, э, ты, допустим, его приняла, это решение, и, м, что делать, когда вот тебя накрывают сомнения? Правильно, неправильно? А может, надо было так, а может, не так. То есть ты его уже приняла, но сомнения всё равно одолевают. Вот что делать?
И. Мгм. Мгм. Раньше я, а, нервничала очень сильно. Я начинала действительно думать: "Блин, а может быть надо откатиться назад. Нужно как-то может быть перекрутить и переговорить с человеком, там". Или ну, м, разные ситуации в том числе и в рабочих отношениях, в личных отношениях. И вот, а, ты начинаешь потом эту ситуацию крутить у ся в голове, себя накручивать, начинаешь нервничать, а потом в какой-то момент я поняла, что, эм, знаешь, как есть выражение: "Всё, что ни делается всё к лучшему". А
Мгм. Да, хорошее выражение. Я согласна с ним полностью.
Да. И я вот это себе тоже как бы взяла на вооружение, и я просто стала замечать, что, э, как бы создается ситуация, даже в в моменте тебе кажется, что это катастрофа, а на самом деле это может тебе в вывести, ну, совершенно в другое, м, в другое направление. И то есть, если ты приняла уже решение, то всё успокойся, <laughs> расслабься.
Мгм. Ну да, даже если это была ошибка, допустим, да, даже если оно неправильное, ну, окей, значит у тебя будет опыт, у тебя будет вывод, ты вот что-то для чего-то в жизни тебе это понадобится, да? И просто нужно
Мгм.
ну, идти дальше, правильно? Не зацикливаться.
Расслабиться. Да, да. Не зацикливаться, совершенно верно. То есть, а, у меня были такие ситуации, когда я, а, п м, принимала какое-то решение, ну, в моменте, а, и допустим, даже если срабатывал этот внутренний голос, я его откидывала и потом я об этом сильно жалела, а, но потом понимала что оно к лучшему. Вот, э, сейчас тебе п пример. А, я начинала заниматься, ам, такой, э, э, решила, э, заняться изготовлением клубники в шоколаде. Вот. Да, да, это было у меня что-то какое-то с такое решение. И я значит а, а, меня приглашают в гости, и я решила прорекламировать всё это дело. А, и значит, я пр захожу м м, к этому человеку, который при девушка, она приглашала меня в гости, там большая компания. И я думаю, вот я сейчас, а я сделала б букет большой из клубники, и я думаю, щас я ей принесу, на стол с положу и скажу: "Bот, ребята, вот угощайтесь". Tам, туда-сюда. А, и тут я захожу и а, вижу её, и почему-то меняю своё решение, и говорю вот там ей, ну, допустим допустим, Света: "А, Света, спасибо тебе, вот ты нас собрала, и вот тебе букет". И дарю ей всю клубнику. И она знаешь, что делает? Она её несёт в холодильник кладёт. Ты понимаешь? <laughs> То есть моя рекламная акц да, моя рекламная акция провалилась! Вот эти все 15 человек, никто её не попробовал, эту клубнику. Ты понимаешь, её слопала одна вот эта Света, которая вот, э, просто вот там
Давай. О! Вау, классно! Мгм. О! <chuckles> Да, не по сценарию немножко. <laughs> Ага. Ну-ну, уже не терпится узнать твой вывод.
Да, и я, ты понимаешь, я была так подавлена, я целый вечер не могла прийти в себя от своей собственной глупости. От того, что я вот, э, в моменте просто вот, ну, м, изменила решение, и я просто вот я пришла домой, я рыдала от вот этой вот обиды с на саму себя. Я начала себя там грызть. Вот, ну ну, как ты так? У тебя был план, ты его должна была придерживаться. Ну, то есть вот, м.
Мгм. Да, провалила всё.
Да, я провалилась и потом, знаешь что? И потом я через, э, какое-то время я поняла, что я не хочу этим заниматься. Я просто не хочу этим заниматься, потом Да! Потому что это требует постоянного нахождения дома, a потому что заказ может прийти в любой момент, это требует постоянного, а, ну, вот, м, наличия продуктов. А зимой клубнику достать очень сложно, а, или она там невкусная, а, это же влияет на твой э, ну, как бы, н на твои отзывы. И я поняла, что мне это не нужно. То есть понимаешь, вот это вот, э, моя антиреклама, да, как ну, не то, что антиреклама, просто н неудавшаяся реклама. Она а, н ничего в моей жизни по сути не изменила. Потому что, э, й всё равно через неделю я это там забросила. Вот и всё, а я убивалась. Да, вот, понимаешь, это это вот так, то есть, и, м, возможно, вот это, э, моё спонтанное решение, э Ну, может быть, да, конечно, а, ничего бы страшного не было, е если бы они всё равно попробовали. Там, может быть, было ещё несколько заказов. Но тем не менее, вот я говорю, просто иногда эти, э, ситуации даются, ты думаешь, что это провал, а по сути ничего такого.
Да, ты что? Мгм. Ну конечно, да. Мгм. Да. Слушай, классный пример. Мгм. Интересный очень пример. Мгм. Да, но ты это сказала не потому, что, м, случайно так получилось, да? Ты почувствовала, что так не надо говорить, да, вот рекламировать, правильно?
Нет в том то и дело, что это было как-то в случайно, и я не поняла, как это. То есть, да, а, знаешь, это как бы я зашла и у меня как-то вот раз и переключилось. Ну, хотя может быть нет может быть не случайно может это действительно Да-да, это как-то неосознанно, но это было правильное решение. Вот, а
А, случайно. Мгм мгм. Неосознанно как-то, да? Мгм. Слушай, а есть у тебя какой-то пример, когда ты вот, э, доверилась, э, себе, с своей вот интуиции, своему чувству, но ну, поступила вот так, как н ты вот, э, сама посчитала правильным, но потом из этого вышло что-то нехорошее?
Мгм. М, сейчас вот, наверно, не вспомню, но, э, наверно, не то, что вышло что-то нехорошее, а
Ну, пожалела просто о своем решении.
Да, бы было такое, что я, а, жалела о своих решениях, а, например. А, вот вспомнила, я вспомнила! <laughs> Было такое ре был у меня такой на работе случай. <smacks lips> Я работала, только начинала работать в рекламе, и я, а, м, в общем, а, у нас была спорная ситуация с заказчиком, и я соврала. Вот. Хотя я чувствовала интуиц интуитивно, что не надо этого делать. А, заказчик приехал, начал вот, ну, говорить, что: "Слушайте, ну, было вот не так". И я, а, чувствуя, что я и делаю неправильно, я взяла и соврала о том, что я, а, права, ну, чтобы себя, а, вы выгородить.
Давай, давай. Мгм. Так. Мгм, мгм, мгм.
И потом, мне это аукнулось тем, что я на буквально через, там, неделю-две после этого заказа, делаю другой заказ, и я, а, со св э, делаю, а, м. <smacks lips> Моя моя монтажная бригада, которая приехала на объект, перепутала адрес и, а, сняла чужую вывеску. Вот, а, то есть. Да, и, то есть. Мне, а, естественно, начали звонить, и в итоге я оказалась крайней, и я заплатила нормальную сумму денег. То есть, понимаешь, мне это вернулось. А ведь меня совесть предупреждала! Понимаешь?
А. Мгм. Понятно, ну да, да, такие вещи обычно в жизни всегда возвращаются. Слушай, а, вот, знаешь ещё что М, мгм, да-да-да, это очень важно. А влияет ли как-то вот, э, на, э, то, какое решение ты принимаешь, вли влияет ли тебя, а, вот этот контекст, типа, что люди скажут? Что там скажут родители? Что скажут ро родственники или друзья? Вот. Или ты прям далека от этого?
Да, вот нужно доверять, нужно слышать это. Э, раньше, а, раньше, конечно, меня это очень сильно волновало. А, и естественно, м может быть, из-за этого я себя не слышала. Потому что, а, ну, не доверяла себе, потому что действительно был это, а, пунктик такой, а вдруг я о ошибусь, там, а они скажут: "А вот, мы тебе говорили!" Ну, типа вот такого. Было, было, конечно. И это
Мгм. Пунктик, да. Мгм, мгм. Мешала, да, принимать какие-то решения, вот вот эта вот навязчивая мысль эта, да?
Да, безусловно, и ты думаешь: "Ой, я сделаю вот так, потому что это, ну, как бы вот, а, социально одобряемое решение, или там содас э, поступок." А н а по факту надо было себя слушать там в эти моменты. Ну вот постепенно я научилась.
М. Мгм. И А как вот, э, быстро тебе удалось вот, э, отбросить все вот эти вот, э, чт с там, страх потерять статус, или что там скажет кто-то, или какие-то привычки, какие-то вот такие вот, знаешь, э, предубеждения, а вот слышать именно с себя? Вот может, понадобилось какое-то время или вот, э, как ты вот, э, пришла к этому?
Навязанные. Но да, на самом деле мне потребовалось много времени, и даже не месяцев. А мне потребовалось, а, где-то 1,5 или 2 года на то, чтобы вот научиться именно себе доверять, а, и себя слышать. Ам, то есть все убеждения, которые мы в детстве слышим от родителей там и нашего окружения, они в же очень глубоко въедаются в тебя, в т э, вот. И
Мгм. Да, прям как-то на подкорке.
Да да-да, и это очень было сложно, это я, а, даже не знаю, ну, вот я говорю, ль года 2, а, я из себя это вытравляла, и до сих пор еще всё равно <chuckles> где-то что-то вот у меня выскакивает.
Мгм. Выскакивает, да? Ой, ну хорошо, что ты всё-таки
Кай да, какие-то мысли, что типа
Хорошо, что ты уже на на верном, на правильном пути. Что всё-таки учишься прислушиваться к себе, к своей интуиции, доверять ей. Ну и видимо Да, и видимо, что решения действительно принимаются правильно, вот если следовать таким своим принципам, да?
Да-да. Но это очень важно. Это очень важно.
Спасибо, спасибо, что поделилась.
Безусловно, конечно! Спасибо тебе! Счастливо!